Sur le papier, c'est tout bon et heu, en réalité voilà, c'était des choses auxquelles j'avais accès hein je parce que je le jeudi et le vendredi je travaillais à la maison. Heu, le les les horaires flexibles dès que je pouvais partir plus tôt, bah je partais plus tôt et cetera, mais le problème c'est que quand on se retrouve noyé sous le sous le travail, heu, les horaires flexibles finalement, heu
Mmh mh. Ils sont flexibles, mais dans le mauvais sens.
Bah en fait ils sont flexibles mais on peut pas vraiment en profiter puisque même si ton employeur te dit: «Aujourd'hui tu as la possibilité de partir à 15:30,», mais de l'autre côté tu as quand même du boulot qui t'attend. Toi tu vas pas quitter ton boulot à 15:30 alors que tu as une montagne de travail qui t'attend. Tu vas rentrer, tu vas pas réussir à déconnecter en fait parce que tu vas te dire: «Mince demain il m'attend ça, puis ça, puis ça», et l'an et l'angoisse commence, quoi.
Mmh. Tu as une montagne sur ton mais oui sur ton bureau. Oui. En fait aujourd'hui je finis plus tôt, mais demain, heu, je vais faire une journée double.
Voilà Voilà, mais à quel prix? Parce qu'aujourd'hui je pars tôt, mais si c'est pour que j'arrive à la maison que je me dise: «Mince j'aurais dû rester au moins 1 heure de plus histoire de finir telle ou telle chose». Bah ça sert à rien de partir tôt, donc moi en fait cet avantage au final, je n'arrivais plus à bénéficier de ça puisque voilà, puisque j'étais angoissée de devoir rentrer tôt alors que j'avais beaucoup de travail à faire, donc au final l'horaire flexible, j'arrivais le matin il était 07:30, je partais il était 18:00. Heu, le RTT
Beh non. À l'utiliser oui. Ce qui est plus que ton ton quota horaire, hem, prévu initialement?
C'est ça qui est beaucoup plus que mon voilà exactement. Ensuite le RTT, heu heu, finalement j'arrivais pas à les prendre parce que c'est pareil que, tu peux pas poser des jours de congés supplémentaires alors que, heu, tu as du boulot. Heu, tout de suite et beh, ta responsable qui te dit: «Oui mais heu, à tel moment il y a un tel qui n'est pas là, on est plus que 2 dans l'équipe donc forcément ça commence à être compliqué, il faut forcément qu'une personne reste dans l'équipe». Heu, voilà, donc tu peux pas t'absenter aussi facilement que ça et les et les et le télétravail, bah j'avais, heu, forcément ma responsable tyrannique qui était sur mon dos toute la journée, heu, au moindre instant où mon mon outil se déconnectait, heu, j'avais, je recevais un petit message me disant, heu: «Il faut absolument que tu restes connectée, disponible et cetera», donc au fi
Mmh. C'est tendu, oui. Est-ce que du coup par la suite quand alors tu dis que c'est encore compliqué pour toi je si je comprends bien, est-ce que, heu, tu as réussi à à poser des limites? En disant, heu: «Ce que je fais au boulot n'est pas, heu, vital, heu, personne ne va mourir si je le fais pas». Enfin quelles quelles limites tu as réussi à poser pour, heu, bah pour te préserver, en fait?
Ouais. Ouais. Oui. Bah justement tu vois quand j'ai, heu, quand j'ai consulté le le médecin pour la première fois, heu, il m'a proposé un arrêt maladie que j'ai refusé en lui disant: «Non il y a pas assez de personnes dans l'équipe, heu, l'activité ne peut pas se poursuivre si je m'absente».
Je peux te demander, heu, combien de temps il avait prévu l'arrêt initial?